آه، طبعًا. أنا كنت مثلًا كنت ممكن أصلًا أقدّم استقالتي، آآ أو أضعف الإيمان إن أنا أمدد ال الإجازة، أو إن أ إن بنتي كنت هاسبيها فين؟ آآ كنت هابقى مطحونة ما بين شُغل وما بين بِيِت وما بين طفلة، ما كنتش عمري هاعرف آخُد الشهادة بتاعة ال آه، ما كنتش هاعرف آآ آآ أ آآ أعمل الشهادة بتاعة ال أوفّر فلوس للامتحان بتاع إدارة المشروعات اللي أنا دخلته، الدبلومة دي، ما كنتش هاعرف أعمل كده، لأن أنا آآ الفلوس أصلًا جات من فكرة الفلوس والمواصلات اللي أنا وفرتها لمّا قعدت في البيت، وكنت باخد الراتب بتاعي كامل، ف وكنت ممكن هابقى كمان بقى مُجهدة لإن أنا باعمل حاجات كتير، فكنت ممكن قدّامي سنتين، 3 أصلًا عقبال ما أعرف آخُد الشهادة دي.
مفهوم طبعًا. أكيد الوضع كان هيبقى صعب عليكِ جدًا يعني. مضبوط، أيوه. إمم. طَب أنتِ شايفة إن أنتِ وقتها قبل مثلًا الكورونا، قبل الفترة اللي تعدّي، اللي هي أصلًا غيّرِت لِك حياتِك كلّها دي، أنتِ كنتِ شايفة وقتها إن أنتِ كنتِ صح في تفكيرِك، إن أنتِ عمّالة تأجّلي في حاجات معيّنة، عشان مثلًا المصاريف ما كانتش كفاية وقتها، مثلًا إن أنتِ تأجّلي شغلِك، أو إن أنتِ مثلًا تاخدي إجازة معيّنة، كان وقتها في صالحِك أنت أو في صالح عيلتِك، يعني ما كنتيش مركَزة مع أولوياتِك أنتِ؟
فلأ. امم. امم.